Olha, eu queria falar sobre uma coisa. Que é que eu estou com dificuldade, assim, de de colocar limites entre a minha vida social, a minha vida d e para mim mesma, entre os meus amigos, e, digamos assim, colocar um espaço de tempo, também, pra eu ficar comigo mesma.
Hum. Certo. Mas você sente que também tem relação com o seu trabalho, você sente que isso também meio que atrapalha esse tempo que você passaria consigo mesma?
Sim, totalmente, acho que a minha vida, em geral, hã, está entrando em conflito com o tempo que eu tenho à disposição para mim mesma. E daí eu queria saber um conselho sobre isso.
Uhum. Sim, sim. Mas aí, me conta mais um pouco, assim, da sua rotina. Que que como é a sua rotina, assim, de trabalho ou com as suas amizades? Só para eu saber, assim, se teria meio que um espaço, assim, pra esse tempo consigo mesma.
Sim. Eh, então eu ta trabalho em casa, mas isso não quer dizer que ah, eu tenho um monte de tempo disponível na verdade.
Uhum. Sim.
Então, assim eu trabalho em casa, eu tenho esse trabalho freelance eh, e às vezes até é um pouco difícil de eu me organizar, justamente porque só eu sou eu que me organizo, eu que tenho os meus horários, né.
Certo. Uhum. Sim. É que é aquela coisa que ninguém conta, né, que ser chefe de si mesma tem que <chuckles> tem que ter muita organização, né, tem que tá prestando atenção em tudo, né, do que que você vai fazer no dia a dia, o quanto você trabalha, né.
E Exato. Sim, não totalmente. Isso é uma coisa assim que todo mundo acha que é um paraíso, né, e tals, e é muito bom, só que ao mesmo tempo, sim, tem essa essa dificuldade também, mesmo porque muitas vezes as pessoas acham que você não está trabalhando, né, porque se você tá em casa, então te pedem as coisas.
Uhum. Sim, sim.
Éh tá, é isso também é uma outra questão também que pode ter a ver.
Sim.
E <clicks tongue> e o que que eu estava falando, dizendo que, assim, eu trabalho em casa, então e eu faço os meus horários e e daí também eu faço vários cursos de porque eu sou uma atriz também. Então eu faço curso de dança, de canto, de atuação, durante a minha rotina, durante a minha semana, vários assim, pelo menos uns 10.
Uhum, sim. Certo.
E então também tem essa questão também, daí depois eu tenho que estudar em casa, né, pra poder melhorar e tals. E eu acabo e faz assim meses que eu comecei a fazer essa terapia e está me mudando a minha vida, está me fazendo eu me sentir muito melhor e é uma terapia assim, baseada em meditações, então eu faço meditação comigo mesma e tals, por mais que eu tenha uma terapeuta e eu percebi assim que nos últimos tempos que eu comecei a meditar menos e a ficar menos tempo comigo, enfim, escrevendo no meu diário, assim
Uhum. Uhum.
eh, eu comecei a ter insônia e não consegui não consigo mais dormir e tudo mais, então
Certo. Começou a despertar uma ansiedade assim, né, nesses momentos, aham.
Sim, total. E sim.
Sim. Não, eu iria dizer que, pelo que você tá me contando, realmente assim você tá meio sobrecarregada, assim, né, de né, do trabalho, desses cursos que são, como eu posso dizer assim? Que são essenciais, né, pra uma formação artística, né. Que é aquilo, né, o artista ele é como como qualquer outra profissão, né, você tem que tá sempre se atualizando, tem que tá sempre estudando, né, meio que é uma é um estudo que não acaba, né. Eh, e que s e que são coisas assim importantes, né, pra sua para o seu trabalho, né, como atriz, mas, realmente assim, eu acho que é
Uhum. Total. Nunca. <chuckles>
realmente re se reorganizar, olhar a sua agenda assim, e ver se re se realmente você consegue encaixar, né, alguma algum momento assim pra você tá mais consigo mesma assim, pra você estar conseguindo, né, se conectar assim. E aí eu tenho uma dúvida: você também sente falta, assim, de passar mais tempo com amigos ou o que te pega mais é não ter esse momento pra si?
Sim. Olha, hum, eu acho que um pouco dos 2, na verdade, hum. Eu assim, no momento eu estou percebendo que eu estou sentindo mais necessidade de ficar um pouco mais comigo, mas eu também, assim, gostaria de sair 1 vez por semana, pelo menos, com os meus amigos que não moram perto.
Uhum. Certo.
E e eu sinto que minha rotina também tá dificultando isso. Não só a minha, um pouco dos outros também, mas bastante a minha, e a vontade de de sair e tudo mais e dar aquelas risadas, assim, pra dar uma recarregada na energia para a semana toda, realmente falta.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Certo. É que infelizmente, né, como a gente só tem 24 horas, e a gente tem <chuckles> que dormir um pouquinho <chuckles> também, né, eh, infelizmente, assim, é que às vezes você vai precisar fazer é abrir mão de alguma coisa, e imagino que o trabalho seja uma coisa que você não vai poder abrir mão de jeito nenhum, né, geralmente é assim, né. E ou até trabalhar um pouco menos, né, como você é freelancer, né, como você disse. Ma uma coisa vai ter que abrir mão, né, infelizmente assim, eu acho que pra você poder tá se organizando mais e ter mais tempo livre, né, ou reorganizar a sua agenda, né, às vezes, né, eu não sei como é que tá distribuída, assim, as suas aulas, né, os cursos que você faz, mas às vezes fazer, como vamos supor, assim, você tem uma aula de canto e dança, eh, cada dia da semana, às vezes fazer essas 2 aulas em um dia só, e aí você vai ter um dia mais livre, e aí você vai meio que se organizando, né. É que essas coisas às vezes também não tá dentro do seu controle, né, às vezes você tem que fazer aquela aula naquele dia, porque é o horário que tem, né, não é uma coisa que voc que é uma coisa que você consegue, eh, organizar tanto assim. Mas eu imagi eu imagino, assim, que às vezes você conseguir abrir uma brechinha a mais, assim, no seu horário, já é meio que o suficiente, assim, pra você conseguir estar em contato, né, consigo mesmo ou até encontrar esses seus amigos e ter alguma atividade, assim, que seja boa pra você.
<chuckles> Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim, exato. É, infelizmente isso não. Uhum. Entendo. E como você acha que eu poderia fazer isso? Sendo que assim, eu tento fazer tudo na minha rotina, realmente, eu tento deixar, hã, tudo o que é importante, né. Não tem essa coisa de ficar ali no no Instagram, hum, descendo o dedo e tudo mais, assim. Eh, eu tento realmente fazer, assim, tudo que eu sei que é importante ou para mim ou, enfim, sempre importante para mim, a situação é econômica ou vida social, né, vi hã, vida, eh, eu eu mesma me me ficar bem comigo mesma, enfim. Como você acha que eu poderia dividir essa rotina?
Hum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Só uma pergunta também, assim voc como é o seu final de semana?
Então, o meu final de semana é: sábado, das 10h às da das 10h às à 1h ou 2h eu tô na escola de dança fazendo várias aulas.
Uhum.
E daí depois eu chego em casa e ou, por exemplo, como nesse final de semana eu vou sair com com os meus amigos, finalmente consegui um achar um tempo.
Sim. <laughs>
Ou então eu fico em casa e trabalho ou dou uma descansada, assim. E domingo domingo é o meu dia de descanso e trabalho em casa.
Uhum, sim, é descanso e trabalho, né. Você disse, no domingo. Ah, então não é tanto de descanso, né? <laughs> Sim, é, às vezes, eu não sei se você tem essa possibilidade, mas, realmente, de, às vezes, fazer um dia inteiro só de descanso, né. Não sei se é uma coisa que, tipo, complicaria muito economicamente, assim, mas, às vezes, tem um dia, eh, com com essa finalidade, assim, descanso, né, seja uma boa, né. Mas é isso, tem que ver se não vai pesar no seu orçamento, né, tipo não trabalhar naquele dia, né. Que é difícil, né, que é difícil, assim, pra quem é freelancer, né, às vezes, abrir mão de um dia, né, de trabalho, né.
Sim. <chuckles> Não. <chuckles> Realmente. Uhum. Sim. Faz sentido. Sim. É difícil porque você fala: "Ah, meu computador está ali, eu estou em casa, <chuckles> tenho tempo". Mas é, eu acho que
Uhum, sim. Dá aquela culpa, né?
É, exatamente, a ansiedade e culpa que me bate.
Não trabalhar. Entendi. Uhum, sim.
E eu, assim, eu estou pensando talvez em me desinscrever de um dos cursos que vai me liberar já muitas horas de quarta-feira
Uhum.
e sábado, vai me liberar o cem por cento do sábado nessa questão. Então pelo menos É.
Uhum. Certo. É, às vezes é isso, né, tipo, liberar, ver qual é o curso que que você pode meio que postergar, né, que você pode deixar mais para frente, assim, que você não precisa fazer exatamente agora, que não é tão importante e, como você disse, assim, vai te deixar o sábado totalmente livre, né, e aí você pode pegar esse sábado como o dia que você: "Não, esse dia eu vou trabalhar, eh, tipo, todo dia, assim, ou mais", porque você tem mais tempo livre e você deixa meio que do o domingo super reservado, assim, aí você pode tanto sair com os seus amigos ou, eu não sei se você tem o hábito de andar de bicicleta ou caminhar. Eh, não sei se na cidade onde você mora tem algum parque pra ir ou se tem um parque perto da sua casa. Eh, e aproveitar esses momentos, sabe, né, tipo, ao ar livre, né, você que está tanto, assim, eh, dentro de casa, né, às vezes ter esse momento, assim, de sair, respirar, né, eh, seja uma boa, assim. E e é eu acho que é muito bom também quando você tem esse momento onde você não tem pressa para nada, sabe. Você pode tá na rua, assim, sem pressa para nada, sabe, só andando, caminhando, respirando.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. É, parei de ir. Sim. É, realmente. Uhum. É, na verdade meio que uma meditação a céu aberto, né. Realmente eu parei de de fazer essa essa coisa de na natureza e tals, e e ficar, enfim, caminhando, andando de bicicleta. Eu vou com certeza eu vou fazer isso. Obrigada por essa questão, eu estava realmente com medo assim de de abrir mão das coisas, e agora que que a gente falou, não, realmente me deu uma uma certeza, assim, que eu estou no caminho certo, então obrigada pela pela conversa de hoje, realmente foi útil, muito útil, e vou seguir essas dicas.
Sim. Uhum. Sim. Uhum. Ah, eu que agradeço, assim. Qualquer coisa eu estou aqui e também muito obrigado, assim, por compartilhar, por buscar ajuda, e espero que realmente eu tenha te ajudado com essas questões todas e depois numa próxima, se você quiser vir aqui e falar mais um pouco, contar um pouco mais a da sua história e das suas questões, eu estou aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.
Com certeza, muito obrigada, um abraço e eu vou te atualizar, sim.